うーん、いや、そうですよね。やっぱりなんでしょうか、家に居ると色々目につきますから。で、すぐ手に取れたりしますから、もう、あ、って思ったら
ええ。
すぐ横にあったりしますもんね、そういった支払いの紙とかはい。
そうなんですよ。ええ、ちょっとスマホを見たりとかね。で、まあ、ちょっとこう休憩とか行って、あの、いや、昼食を取ったりとかしてると、それがすごく長くなったりとかして、他にだんだんやることが出てきたり、やりたいことが出てきたりしてね。だから、うん、ま、もうちょっと自分に厳しくして、あの、なんて言うのかな、スケジュールを作って、それに沿っていけばいいかな、とも思うんですけれども。
うーん。 はい。 <laughs> うん。 はい。 はい。 うん。 うーん、そうですよね。まあ、あのうん、やっぱり出社してるとやっぱ上司とかが見てたりとか、少なくとも人の目がね、ありますから。
ええ。 いそうなんです。そうなんですよね、はい。
はい。そんな寝転がってスマホなんて触ってたらダメ怒られるに決まってるからですね、やることもなくええ、出来るのに
そうです。家じゃ家じゃそれが出来ちゃいますからね。はい。<laughs>
<laughs> そうですよね。ま、自由というのがいいのか悪いのか、ちょっと分からなくなってくる部分もありますもんね。
うそうですね、あの zoom なんかでね、お仕事してる分には、ある程度ね、あの、集中しなければいけないので、あの、まあ、そういう問題は無いんですけれども。
はい。 うん。 ええ。 はい。
うーん。
そうですよね。あの、どうなんでしょうか、1日のその仕事 の中身ってなんか、うん、例えばじゃ、1日にこれだけやりたいみたいなことを決めるとか

ええ、ま、あの、家の中にオフィスというか、その仕事場所というところが、あればいいんですけれども、ま、アパートですので、ま、広いアパートなんですが、一応、あの、仕事専門のなんていんかな、つ机みたいなのはあるんですね。だけどうん、だけどその部屋にはなってオープンになってるので、キッチンとリビングと、こうオープンになっているので、あの、何て言うのかな？あの、仕事場
うーん。 うん。 うーん。 はい。 あ、あるんですね。 ああ。 はい。
オフィスっていうのとは、ちょっと違うんですよね。うーん。
ああ、やっぱ家にいる延長線っていう感じになってくるんですかね？
そうですね、はい。
うーん、なるほどですね。ま、それはどうしてもやっぱ出てくるでしょうね。なんか、まあ、もしできるんであれば、なんかすごい区切りを、なんか、ま、例えばパーテーションを置くとかで、なんか完全区切ってみるってのも一つ、もしかするとはい。
す すそうですね。それもいい考えですね。あの、こう、なんか、あの、昔のなんか障子みたいなのを、こ、あの、こう、ちょっと折りたたみのできるようなこうパーティションみたいなね、なのうん、それもいいアイデアだと思うんですが、それがあるだけでも、ちょっとこう、雰囲気は変わると思うんですよね。
うーん。 ええ。 ああ、あ、それいいですね。 はい。 変わりますしね、やっぱ、その
くぎくくん区切れがええ。
うん、なんかソファーが見えたりとか、キッチンが見えたりとか、やっぱ、ええ、消せるだけでもだいぶ
<giggles> そうですね。<giggles> そうですね、そういった境界線がつ作られたらいいかもしれないですね。はい。うん。
そうですね、まあ、あの、一度試してみる価値はすごいありそうなやり方ですね。